Ja, Familie und Karriere, question of my life sozusagen, ähm, genau, also seit ich meine Kinder habe, haben sich auf jeden Fall meine Karriereambitionen verändert in dem Sinne, dass ich auf jeden Fall auch, ähm, ja meinen Job eigentlich verändert habe und, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall nicht so leicht, das täglich so unter einen Hut zu bringen, grade wenn man eben auch von zu Hause aus arbeitet und im Prinzip ja konstant auch noch etwas anderes machen könnte. Aber ich versuche da schon auf jeden Fall 'ne gute Balance zu finden, sodass beide Lebensbereiche eben auch die Zeit benötigen bekommen, die sie brauchen, ne?
Mhm. Okay. Aha. Mhm. Mhm. Ja verständlich, das kennen ja viele Mütter und auch Väter, dass sie dann balancieren müssen. Aber jetzt gib mal 'n Beispiel, wie sieht denn so ein typischer Tag oder 'ne typische Woche in deiner Familie aus, wenn da, äh, Job und Kinder gleichzeitig nebeneinander laufen?
Mhm. Mhm, ja, mittlerweile nach vielen, sage ich mal, auch holprigen Phasen hat sich das ganz gut etabliert. Das liegt aber auch daran, dass die Kinder mittlerweile nicht mehr ganz also sind 4 und 7, jetzt immer noch nicht groß, aber sie gehen jetzt zumindest beide in Kindergarten und Schule und das, ja, bringt automatisch ja schon mal viel mehr Routine und Struktur rein, sodass ich dann einfach weiß, ne, morgens, äh, gucke ich, dass ich die Kinder möglichst positiv und, äh, gut, voller Liebe in den Tag schicke, sodass sie dann auch, ähm, schon mal ihre ‚Mama-Zeit' sozusagen hatten. Und dann weiß ich dann aber auch, jetzt habe ich dann 5 Stunden, ähm, für mich so, ne?
Aha. Hm. Okay. Mhm. Das heißt also, die Kinder sind im Kindergarten und in der Schule und dann nutzt du diese 5 Stunden für deine Karriere. Wie machst du das dann? Mhm.
Mhm. Ne, das wär schön. Das schön wär's. Das geht natürlich nicht, weil es gibt ja auch noch so Sachen wie Einkaufen, äh, Mittagessen kochen, Haushalt et cetera, g genau oder Sachen wieder vorbereiten. Das sind ja so Sachen, die können auch nicht liegen bleiben. Das klingt dann immer so total langweilig, find find ich selber, wenn ich das irgendwo so erzähle. <laughs> Aber gleichzeitig
Okay. Ja, Haushalt, putzen, mhm. Ja, verstehe, aber ist sehr verständlich alles.
Genau. Das kann einfach das ist ist einfach so. Ich kann dann nicht sagen, ich mache das irgendwie später, weil, äh, dann kommt das ganze Zahnrad sozusagen zum Stehen. Also, da muss ich dann eben gucken, dass ich so die Zeit balanciere und ich schaue auch eigentlich, dass ich dann auch noch 'n bisschen für mich Sport mache. Also das heißt, ich habe so 2,5, also Stunden zu a für z um zu arbeiten tatsächlich, mhm.
Mhm. Okay, aber wie sieht's denn aus mit 'nem Partner? Kann dich der Vater der Kinder denn nicht in deinem Alltag unterstützen, sodass du mehr als diese 2,5 Stunden für Karriere aufbringen könntest?
Mhm.